Certo. E esse e esse brinco, esse cordão, esses brincos e esse cordão eles são longos, são delicados, são pequenininhos, como que é que você define?
Então eles são bem delicadinhos o brinco, ele é assim uma flor, uma florzinha assim de brilhinho, então é bem delicadinho, e o cordão ele também é um cordão fino, com uma cruz que tem um umas pedrinhas também na cruz. Então assim, nada muito chamativo, é coisa mais discreta, e também como é tão levinho, eu até esqueço que eu estou usando.
Uhum. Tá. Tá. Uhum. Ah, e você só t e você usa, por exemplo ah, por exemplo vai em uma festa, você tira esses brinquinhos para colocar um brinco mais, assim, elaborado para combinar com o seu look, ah tá, você faz isso. Uhum.
Sim. Nesses casos sim, aí eu vou e troco, né. Mas ainda assim o cordão é uma coisa que eu ainda penso muito antes de trocar, os brincos eu já troco mais facilmente.
Tá. É. É, o cordão já é um coisa que até dá para você colocar alguma coisa por cima, né, porque está meio que na moda isso, né, de colocar vários vários cordões, mas o brinco realmente, a não ser que você tenha outros, eh, outros furos na orelha, você tem?
Sim. Uhum. Ai não, só tenho um, inclusive eu tô para fazer um 2º furo há anos, e eu nunca faço. <chuckles>
É mesmo? Por que que você nunca faz? Porque você tem medo, porque você acha que você não vai gostar? Por quê?
Juro. É porque assim, eu acho que eu vou gostar, mas só de pensar que no início fica aquele dolorido, né, e tudo mais, me dá um pouquinho de preguiça e também tem que achar um lugar bom para fazer, um lugar tudo direitinho.
Uhum. Tá. É. É, é verdade, é verdade. Olha eu tenho 4 furos na orelha. <laughs> Então é até tranquilo viu? Não o primeiro os primeiro o 1º furo, assim, eu não lembro, porque a minha mãe fez ainda no hospital, naquela época se fazia no hospital, mas os outros eu
Jura? E aí, como que é ter os 4? Sim, então, o único furo que eu tenho é esse de bebê.
Do hospital, né, que você também não lembra. O outro eu fiz mais tarde com 13, depois o outro eu fiz com 16 depois o outro eu fiz com 20 e poucos assim, então assim, é normal realmente. Sim tem, tem espaço sim. Mas é legal porque você pode usar aí várias, né, eh, você pode usar, por exemplo, esse brinquinho que o seu que as que você tem dos seus hã, dos seus pais no 2º furo e usar o furo principal para colocar uma argola enfim, dá para brincar bastante. É.
Uhum. Foi dando um espaço entre um e outro. <giggles> É verdade. Eu ainda vou fazer esse 2º furo, um dia eu ainda vou fazer. <chuckles>
Ah, vai, e e você não vai se arrepender não, aquele processo de esperar lá os 15 dias, se você fizer direitinho, assim, né, assepsia tudo que tem, passa rápido viu? É. Passa.
Uhum. Rápido quanto tempo mais ou menos?
A o a o dolorido uns 3 dias, é, uns 3, 4 dias o dolorido, ele sai, hoje em dia tem muitas técnicas, hoje em dia tem aquela máquina, né, que só aperta assim então
Hum, ok. É verdade.
Ai é legal, é é bom porque você
Mas aí mas eu confesso que um furo que eu acho muito bonito é aquele furo em cima aqui na cartilagem.
Aham.

É mesmo, por quê?
Juro. Porque assim, hoje em dia eu prezo muito pelo meu conforto, também.
Ah tá. É.
Então, assim, quando eu era mais nova eu fazia aquele esforço, né, de usar o salto e tudo mais. Mas, realmente, de uns anos para cá, assim, eu tenho 1 salto só, que é um salto ainda baixo, né, considerado baixo, que eu deixo ele, assim, guardado para alguma ocasião especial que possa ter, aí eu faço aquele esforço de usar, mas assim, muito raro.
Uhum. Tá. Tá. É. E esse salto, ele é aquele salto de de, eh, de o salto fino ou o salto quadrado? Porque também virou moda não é aquele salto mais quadrado, assim, que acaba trazendo um pouco de conforto. Você acha ou não?
É verdade. Mas se ele é um ele é um scarpa, então, ele é aquele salto fininho.
Ah, scarpa, então, é. Uhum. Salto fino, bico fino. É.
É, realmente, assim, para evento, né, é u o sapato para sair. Mas sabe o que que eu fiz? <chuckles> Eu peguei e comprei um um uma sandália rasteira que é praticamente uma réplica desse, só que sem salto. <chuckles>
Hum, conta. É mesmo?
Aham. Então, para evento assim social, eu tenho usado essa rasteira, e não o salto.
Olha. Olha, que legal, que bacana. Porque assim você É. É. Mas você chega a usar o salto e leva ela, assim como assim, se precisar, você ficar com o pé cansado eu eu calço ou você já vai com ela direto?
Fiz essa adaptação. <laughs> Eu já vou com ela, eu já realmente, assim, dei uma descartada no salto, eu realmente vou com ela.
Ah. Tá. Quando você usa salto você sente a diferença? Sente ali que fica porque uma coisa é você está acostumada, né, por um tempo e depois você para, quando você volta, você sente uma diferença, uma dificuldade, um um desconforto até? É. Dói seu pé.
Uhum. Nossa, eu sinto. Eu sinto. Porque faz realmente muito tempo desde a última vez que eu usei, assim ,um salto por um tempo.
Uhum. É mesmo, é.
Faz, assim, foi há muitos anos. Então, hoje em dia, se eu tenho que colocar, eu realmente estranho bastante.